Sim, total, e aí você leva um quentinho para o coração dela também. Eu acho que nesse momento, às vezes é bom a gente ceder um pouco pra poder mostrar para o outro, né, no caso a sua mãe, o seu pai, eh, essa atenção a mais, assim, sabe, que se para você está tudo bem, tipo, não está te incomodando isso, por que não, sabe? Eu acho que é isso.
Verdade. Uhum. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Exatamente. E assim, eu eu hoje em dia tenho atitudes mu muito mais maduras do que no passado, mas em algum momento, eh, p i isso é uma coisa que eu sempre faço, eu quero sair às vezes sem precisar dar satisfação, estar com os meus amigos, e não que isso precise deixar de acontecer, mas se eu tiver esse cuidado de na maioria das vezes e e e e quando e eu te digo isso não é nem só para festas ou farra não, às vezes são para coisas do cotidiano, do dia a dia, algum problema ou ou ou a ou ou algum compromisso que eu vá fazer, eu vou tentar incluí-la de de certa forma, mesmo que na distância, porque eu acho que talvez essas divergências que a gente t esteja tendo, seja mais por conta de da falta, né, da saudade que um faz e da necessidade de participação na vida um do outro, né.
Aham, com c Com certeza. E a comunicação, na verdade, ela é tudo, né, ela vai, eh, te livrar ou te colocar em situações confortáveis ou desconfortáveis, enfim. Eh, e uma coisa que eu tenho muito claro, assim, eh, não importa aquilo que é dito, eh, não importa o conteúdo que daquilo que você vai falar, e sim a forma como aquilo é expressado. Isso é o que muda tudo. Então ag as pessoas podem falar o que elas quiserem falar. Eh, é claro que, né, <chuckles> assim, vamos equilibrar um pouco, eu vou sentir é, nos limites de respeito, assim, mas as pessoas podem falar o que elas quiserem falar, desde que elas tenham uma maneira mais apropriada pra aquilo, sabe, e não cause desconforto ou agressividade para outra pessoa.
Tem razão. Sim. <laughs> É verdade. Uhum. Sim. Verdade. Uhum. Hum. Sim, sim. É, no nos limites. Aham. <laughs> Sim, sim. Exato. Uhum. Exato, totalmente. E é algo que eu também é um ponto que eu posso conversar com ela, às vezes a forma como ela se expressa ou até mesmo eu me expresso em relação a ela, pode ser algo que pode ser mudado, evoluído também, e eu vou colocar em prática. Nossa, muito obrigado pelas suas dicas, os seus conselhos, eu acho que vão fazer toda a diferença nessa questão de equilíbrio, sabe, entre a nossa relação